Siguro para sa'kin siguro kung may kasama siguro kaming mga lalaki, hindi ko namin kilala, pagbabawalan ko siya. Pero kung yung ibang tao lang na parang bisita lang din sa resort, ah, mga kla o pwede yun, oo.
M Oo. Oo. Oo, puwede, 'di ba? Mm. At least makaka-enjoy, oo. Ikaw, mayro'n bang lugar na gusto mong balik-balikan at bakit doon?
Tama. Mm. Bakit doon gusto kong balikan, siguro yung El Nido Palawan, oo.
So, nakapunta ka na do'n?
Yes, El Nido Palawan. Yes po, yes.
Wow! Isa din 'yan sa gusto kong puntahan, grabe. Tapos i-share mo daw yung ano, experience mo nun.
Oo. <laughs> Ah, mad mag magandang lugar, eh. Alam mo yung parang nakaka-inlove yung lugar, eh, ganun.
Oo. So, mas na-inlove ka pa sa lugar kaysa sa tao. Char! Okey.
Hindi, 'di naman. Kasi ano, eh, kasi, eh, top 3 kasi na gusto kong puntahan yung Boracay, last ano 'to, Cebu tsaka yung Palawan. Halos isa na lang yung kulang, eh. Ang ganda talaga. Pero hindi ko siya maa-advice sa'yo kung halimbawa mahilig ka magwo-work from home ka, hindi dun advisable kasi mahina kasi ang WiFi dun.
Oo. Oh. Oo. Ay talaga? Why?
Eh, mahina ang signal dun, eh. Kung ano ka, dapat talaga dun ano ka, sa city ka lang kung gusto Kasi pumunta kami sa El Nido, maganda. Nag-island hopping kami dun, nag nag-dive nag-diving kami, ku ah, tumingin kami ng mga coral reefs, mga mm.
Oo. Oo. Ah, 'di ba may ano, Puerto Princesa, may El Nido, 'no?
Yes, yung Puerto Princesa kasi yun ang city nya. City yun. Meron at dun ka ma dun mo makita yung SM, kung mga grocery. Yung El Nido kasi more on island. Oh, malakas ang signal dun kasi city yun. 'Eto kasing Puerto Princesa, 6 hours ka pa magbibiyahe bago pumunta dun sa El Nido. Malayo van lang, van lang, mm. Tapos yun nag-ano kami, nag-island hopping kami, nag-boat-boat kaming 2 ta ng family namin. Tapos ayun, kumain kami ng mga masasarap na pagkain dun, libot-libot din, gano'n. Mm.
Ah, okey. Oo. So, dun malakas yung signal doon? Oo. Uy, ang layo! Grab Oo. Oo. Oo. Wow, nakakatuwa naman 'yan, mm. So, nap nap nap oo.
Yes. Ikaw ba may ikaw ba may gusto ka rin bang lugar na gusto mong balik-balikan? Mm.
Alam mo matagal na hindi na ako naka-visit dun sa Zamboanga.
Saan? Ah, Zamboanga. Ano ba meron sa Zamboanga ba?
Mm. Alam mo yun yung mga vinta, makukulay, ganyan. Tapos
Anong vinta?
Yung parang bangka siya na makukulay.
Ah, bangka. Okey, okey. Mm.
Oo, tapos pumupunta din kami sa bazaar. Alam mo yun dun, yung mga, um, um, may mga bilihin dun na napakamura.
Hindi. Hindi pa ako nakapunta diyan, eh. 'Di ba Mindanao na 'yan ang Zamboanga? Mindanao? Ah, okey, Mindanao, mm.
Oo, Mindanao. And do'n kasi nagtratrabaho 'yong papa ko kaya mm. Nung bata pa ako madalas kami pumupunta do'n, pero mga nasa elementarya pa ako no'n, eh. Tapos hindi na ako nakabalik dun.
Hmm, okey, okey.

Ah, oo, marunong din naman, ako taga-picture ng kapatid ko, eh, namin.
Oo, so swerte talaga yung kapatid mo sa'yo kasi 'di ba, 'pag pumupunta kayo sa malalayong lugar may photographer na siya may
Oo, lalo na nung nag lalo na nung nag nagpa-Cebu kami ako talaga yung naging ano, naging, photographer niya talaga ta's binayaran niya pa nga ako, eh. Parang ano ba, pampalubag loob. <laughs> Professional fee, mm.
Oo. Oo. Professional fee. <laughs> Oo, baka next time mag-e-enroll ka na ng photography dahil diyan, ah, oo.
Ay hindi, eh, wala naman si wala kasi sa passion ko 'yun, eh, wala sa passion ko, eh, mm. Ayun.
Oo, pero ano, um, para sa'kin mas maganda din yung ano medyo tahimik or balance lang siya ba, na 'wag, wag yung mas masyadong ano maraming tao ang hirap, eh, ang hirap kumilos 'pag gano'n. Tapos gusto mo maging confident sa outfit mo, agree ako do'n sa, um, kapatid mo. Ang hirap 'pag alam mo 'yun minsan ka na nga lang makakagala tapos bawal pang suotin or nahihiya na tayo suotin kasi maraming tao.
Tama. Mm, yes tama. Mm. Mm. Tama, tama 'yun kumbaga siyempre 'di ba pinaghirapan mo yung katawan mo na 'yun siyempre dapat i-expose mo or i-express mo yung sarili mo, 'di ba?
Oo. Tama, ay talaga ganyan yung pa maganda yan kasi, 'di ba, maganda yung paningin mo tungkol do doon na okey lang 'di ba sa babae na magsuot ng kahit na ano.
Para feeling ko lang, <laughs> 'di ko alam. Eh, oo nag-e-express ka lang ng oh, yes tama kung gano'n talaga siya 'di ba kung siyempre kung slim ka wala kang tiyan 'di ba siyempre dapat i-fe-flex mo rin 'yun, i-flex mo lang din 'yun, mm.
Oo. So walang bawal, oo para sa'yo? Oo. Mm, kasi minsan lang yung magbakasyon, 'di ba?
Tama, pero ano
Ang boring siguro 'pag gano'n 'di ba, 'pag sabihin natin may, um, ah, girlfriend or boyfriend ka na pinagbabawalan ka isuot yung oo, alam mo 'yun yung nakatagong damit para sa bakasyon ano?
Oo. <laughs>

Travel agad, 'di ka 'di namin na-enjoy eh, dun na kami talaga nagka nagka-close talaga ano eh, mga third day na siguro eh. Mm, opo. Eh ikaw ba, sa palagay mo mas importante din ba ang lugar o kasama mo kapag nagbabakasyon ka? Mm.
Talaga, oo. Mm, sa'kin, oo. Para sa'kin mas importante talaga 'yung kasama 'di ba, lalo na 'di ha, ikakasundo mo naman 'yung kasama mo sabi, ah, hmm, example 'yung bestfriend ko 'yung kasama ko 'di ba. Kahit saan pa kami magbakasyon, simpleng lugar ba 'yan, dito sa Pilipinas, kahit ano, oo 'yung malapit lang ba sa'min. Basta kasama 'di ba 'pag kasama mo 'yung, um, tao na 'yun na nakakasundo mo magiging masaya kasi 'yung bakasyon eh.
Mm. Tama. Oo. Mm. Oo, tama, tama 'yun, mm. 'Tsaka siguro 'tsaka isingit ko lang siguro ano importante din kasing 'yung kasama mo kasi nung pumunta kami kami sa Baguio eh ako 'yung may hindi ako mahilig sa picture, eh, pinipilit niya ako mag-picture, 'yung mga may mga ganiyang pagkakataon ba 'yung parang mahihiya ka, ano kaya kung okey o
Mas relaxing. Oo. Ah, na talaga, oo Ah, ano ba 'yun parang, kayong dalawa 'yung magpi-picture or siya lang?
Ha, siya lang palagi, pipicturan ko siya, pero pinipilit niya akong picture kaming dalawa, eh ayaw ko naman. Mga gano'n.
Oo. Ay ganun ba, tapos hindi pa kayo ganun ka-close ang hirap naman nun.
Tapos siyempre magdadalawang isip ka siyempre kasi 'pag may kasama ka hindi mo alam, okey ba sa kanya maglakad or magko-commute kami? Mga ganiyan, 'di ba. Mm.
Oo. Ah, tama ka parang marami kong naiisip, oh at maganda 'yung kasama mo na ano talaga parang kilalang-kilala mo na siya 'di ba.
Oo. Yes, tama, mm. Ayun lang, pero nag-enjoy naman ako so far. <laughs>
Oo, buti naman 'di ba. Oo, at ay maraming salamat sa naibahagi mo sa'kin tungkol sa mga bakasyon mo.
Oo nga. Mm.

Hmm, napapanahon na tanong ano, kasi last month summer pa lang 'di ba ngayon tag-ulan na. Siguro ano, ah, klase ng lugar, siguro 'yung nature siguro ano, 'yung may pool 'tsaka may beach, tapos merong ano
Oo, tama ka. Oh, gano'n ma mahilig ka sa beach.
May Oh, sa beach, oo. Pero 'yung 'yung beach na ano medyo hindi pa masyadong sikat 'di ba, hindi tulad nung Boracay. Tapos ano, um, 'yung kasama
Oo. Ayaw mo sa matao? Medyo matao, ayaw mo dun?
Puwede din, siguro dahil nga siguro may pagka-ambivert ako gusto ko 'yung parang private lang sigurong resort 'no, mm. Tas ano andun 'yung mga masasarap na pagkain, mga seafood siguro ano. Tapos meron dun ng mga ano mga, halimbawa mga ATV, 'di ba 'yung nagmomotor ka. Tas 'yung mga adventure na mga, 'yung zipline mga ganun, mm. Mga zipline. <laughs> Ikaw po ba ikaw po, ano ano ba 'yung ano, ah, gusto mong puntahan na lugar klase ng lugar 'pag nagbabakasyon ka? Mm.
Okey, oo. Oh. Ah. Hoy naku, parang hindi ko kaya 'yan <laughs> napapa-isip lang ako. Ako siguro kung gusto ko 'yung lugar na gusto ko din 'yung may beach kasi oo alam mo 'yun, gusto ko lang 'yung magpi-picture-picture ganiyan. O huwag mo na itanong kung marunong ba akong lumangoy basta 'yun na 'yun. Oo, gusto ko lang talaga na 'yung magpi-picture-picture, tapos isa din 'yun alam mo ba gusto ko din mapuntahan 'yung ano, ah, sa, ah, sa Intramuros mga gano'ng klaseng lugar, 'yung parang klasik.
Mm. Mm. Oo, basta ano ta Oo. 'Yung alin? Ah mga parang mga his histo historical places gano'n ba? Mm.
Oo, tapos sa Vigan, oh balang araw gusto ko ring pumunta dun. Kasi alam mo 'yun 'yung na ba gusto ko 'yung may history ganiyan tapos nalalaman ko tungkol doon, hmm, mahilig ako sa ganiyan, eh
Ah sa Vigan. Mm. Oo. Mm. Hmm.